Sí, no, es horrible. Y, por ejemplo, mi mamá le hace a mi papá, a mí no me gusta en lo absoluto, es como esta ensalada rusa, creo que le dicen que es como, eh, pero sin pollo. Es, este, mayonesa y ponen a cocer, o sea, la papa, el chícharo, zanahoria, y lo revuelven todo como con mayonesa, sal y pimienta. A mí me choca, pero s no puede faltar porque a mi papá le encanta y tiene muchos temas de salud, pero ese día sí se deja, él se deja chiquear por todos y él come. Sí, la verdad es que sí. Y, este, una ensaladita, la verdad es que una ensaladita, casi, casi esas de bolsita, que nomás echas todo, lo revuelves y chao, queda.
<chuckles> Papas, zanahoria Okey. Te da el okey, oye, pues la verdad es que suena bastante rico y, sobre todo, me imagino que para todos los gustos, ¿no? Así como tú dices, a mí no me gusta esa ensalada, pero a mi papá sí, eh, a lo mejor a alguien le gusta el pavo, pero no le gusta el relleno, entonces, están
Sí. Ese es mi hermano. Sí, mi hermano odia el relleno, pero ama el pavo. Y yo odio el pavo y amo el relleno. Y yo de que pásame tu relleno para acá. Sí, y mi hermano, el más grande, él inhala todo lo que sea comida, o sea, le da igual, es superbueno para comer, pero el de en medio y yo, que soy la más chica, sí fu sí somos bien piquis para comer, se nos quedó, no sé, se nos quedó como este paladar de 12 años, ¿no? Y
<chuckles> ¿Cómo crees? <chuckles> Ajá. Ah, entonces, pues tu mamá te consiente con ese relleno cada vez que que es navidad.
sí, la verdad es que sí. Sí, o sea, y solo lo hace esta época del año de Navidad y es pedirle de que: ''Mamá, haz un kilo más para que sobre y yo me lo lleve y lo congele'', porque, o sea, no no te explico que yo hago que me dure lo más posible, porque, si no, o sea, me va tocar ha hasta de nuevo en un año y y es delicioso, te lo juro. Y la verdad es que el vino le da como un sabor así como, ay, no sé, como
Ajá. Claro. <chuckles> También, me imagino, medio dulcezón, medio fresco. Okey, pues suena
ajá, sí, es una cosa exquisita. Sí.
suena bastante bien. Oye, ¿y has aprendido ya a hacerlo tú, como para que después lo repliques en tu casa, o no?